Mm.
So ayun kasama yun dun sa, um, HMO nila, so ayun nga, mabuti nalang merong ganon tapos na-detect agad na may ganyan s'ya.
Mm. Mm, oo. Oo, mas mm, buti nalang ho, 'no, na-detect agad, 'di ba, saka buti nalang meron siyang courage, 'no, kasi yung iba takot, eh, takot pumunta sa mga professional kasi in denial, na, "Hindi, hindi ito hindi ako pwede magkaroon ng depression, wala akong depression.", 'di ba?
Kaya nga. Oo. Oo, totoo, ako nga pero ako pinilit ko pa siya kung ano bang nangyayari sayo, kasi hindi kumakain, hindi nagsasalita, hindi ano pero ayun, nagtalo pa kami nung sinabi niya sakin yung problema niya, yun nga na-invalidate ko siya pero na naiintindihan ko.
Mm. Mm, oo. Oo. Oo. Mm, pero alam mo ano po, 'no, naiintindihan ko po yung first reaction niyo kasi syempre gulat din po kayo nun, eh. Mm.
Mm, kasi bilang, ano, bilang parang, um, bakit ka pa made-depress parang wala ka namang dahilan para oo, ganyan, hindi naman ako nagkulang ng, ano, sayo, ah, ganyan, basta yun pero sabi may nagti-trigger daw hindi naman sa loob ng bahay kundi dahil sa mismong, um, trabaho.
Mm. Oo, parang binigay ko naman lahat, ganon. Oo, mm. Oo, totoo, mm. Mm, oo. Oo, oo. Ganun nga ho, ikaw ho, 'no, ikaw na naranasan nyo na ho 'yung yung sa mental health 'no, an paano ho kaya makakatulong yung pagbubukas ng usapan tungkol dito sa para mabago yung pananaw nung ibang tao?
Ayon. Mm.

Parang iilan lang, kasi 'di ba, ang hirap sa atin kasi sex education, hirap non 'di ba? Parang hindi tanggap ng mga magulang ang mga ganyan, ang bata pa para pag-usapan. 'yung Pero nangyayari sa totoong buhay eh, hindi dapat ah, hindi dapat, ahm, ano tawag dito i-disregard 'yung mga ganyang bagay-bagay.
Mhm. Oo, totoo. Mhm, mhm, oo, oo. Oo, totoo. Oo, ako nga, oo, gugustuhin ko nga kung 'yung anak ko, eh, talagang ano, eh, meron sa school nila no, na, na pag uusapan tungkol sa mental health no, hindi ko, siguro isa rin 'yun sa itatanong ko sa school pag nagkataon.
Mm. Tama, tama. Pero ang sa tingin ko, ahm. Ang guidance ang ano nilalapitan pagdating d'yan, oo guidance councelor.
Mhm. Oo, oo, meron sila oo, meron nga silang guidance counselor sa paaralan nila. Pero sana mas mapag-usapan pa nang mas malaka, mas madalas 'yung mental health, lalong-lalo na po na ano, eh, kasi nag-cre-create siya ng awareness, lalo na dun sa mga hindi naniniwala.
Mhm. Totoo, totoo. Sasabihin mo umarte lang iyon, ganyan. Lalo na sa mga babae na parang ano ahm, halimbawa kasi, 'yung breakup mahirap din 'yun, eh. 'yung pagmove-on ang hirap niyan.
Oo, totoo. Oo. Oo. Mhm. Oo. Totoo, talagang maapektuhan 'yung mental health mo.
Oo, tas bilang babae sasabihan ka na O, umaarte ka, Ang daming lalaki diyan. Parang, ay. <chuckles> 'Di ba?
Mhm. Mahina. <laughs> Marami naman talaga, pero wag mo invali wag i-invalidate na nasaktan, 'di ba? oo.
Oo. Tooto, parang sa minsan nga ano ba 'yan, 'yung 8 taon na nga na relasyon, nag kakahiwalay pa, eh no?
Hmm. Hmm, oo, oo, ayun, maraming salamat po, no? At thank you po at na na-share niyo po sa akin 'yung ano experience niyo, po.
Ay, oo. <chuckles> Oo, matik nakong maiyak don. <laughs> Salamat, paalam.
<laughs> Maraming salamat po at paalam.

Um, ako personally kasi na-experience ko yun eh, dun sa aking pamangkin, at tsaka dun sa aking anak na panganay. Ganyan, so yung akin din dun yung dun naman sa pamangkin ko is hindi naman siya o sige sabihin na nating mental health, ah, delay yung kanyang development yung brain development niya.
Mm. Mm. Mm. Mm. Oo. Ah, pero ano yun hindi siya considered as mental health, ano siya neurological issue yun.
Oo, tapos meron siyang ADHD. Oo, pero kasi siyempre ang ang thoughts ng mga tao ay sintu-sintu 'to, <chuckles> ganon 'di ba Ayun so tapos, um, yung yung ka, ah, kuya ko kasi in denial siya diyan so ako naman, eh, ang sabi ko ipa-check mo para kasi ma-correct yung ano niya para habang bata pa. Ah, ma-ano na siya ma-guide na siya kung ano yung tamang gagawin sa kanya kung ano yung iinumin niyang gamot baka mamaya bawal ang sweet sa kanya bawal ang chocolate. Ganyan, oo so tapos pina-check niya eh, siyempre medyo mahal ang ano 'di ba ang pag papa-therapy oo, pero habang ano okey na siya dati kasi nasa SPED siya dun siya nag-aaral pero ngayon nasa regular school na siya.
Mm. Ah, oo, totoo, oo. Mm. Ah, oo. Mm. Mm. Oo, Mm. Mm, totoo. Oo, oo. Oo, oo kasi nakaka-trigger yun eh. Oo. Mm. Oo, mahal talaga. Mm. Ah oo, pero ngayon ano naman siya? Ah wow, okey 'di ba galing, mm, so nakapag ko nakapagsalita na siya ng diretso ganon?
Oo, ayan so sabi ko sa kanya. Oo, tapos ang sabi ko sa kanya kasi nung una nahi nahihiya siya kasi nga 'di ba may mental health pa, ayun nga sinto-sinto yung anak niya ganyan sabi ko hindi kailangan mong mahalin kung ano yung ano ng anak mo kung ano yung diperensiya ng anak mo, para parehas kayong lumalaban hindi lang ano, ayon so
Oo. Oo, oo. Oo, totoo, Mm. Mm, oo, tsaka siya nalang siya lang din naman yung magiging kakampi nung bata 'di ba? Oo, oo.
Totoo, totoo ayan yun so ako ayun nga yung, ah, maling pag-aakala nila ayun nga. Tapos minsan yung ayun nga yung anak ko nagkaroon ng depression, parang ano nga parang ang ano sa kanya eh
Mm. Mm. Anong ginawa mo anong ginawa mo nung nalaman mo? Na ano na na meron nga siyang depression?
Um